Ой, для меня это, на самом деле, с одной стороны, а, больная тема, а с другой стороны, я вроде бы и т рада, э, этому в своей жизни.
Мгм. Так, интересно, а пожалуйста. Ты так заинтриговала, поделись <chuckles> поподробнее.
<laughs> А, ну, во-первых, той, что, а, я сама татарка из России. То есть я уже сама говорю на 2 языках, но и дома мы всегда общались на 2 языках.
Да.
Э, а муж у меня армянин. А живём мы вообще в англоязычной стране.
Мгм. Так, <chuckles> и сколько тогда получается у вас языков в семье и на каких вы общаетесь?
Э. <chuckles> Получается 4 языка. Но, а когда мы тока поженились, у нас не было особо таких, а, проблем с этим, потому что, ну, мы с он знал русский, о и но знал и знает до сих пор. <laughs> Что это я з о муже уже в прошлом, э, и, да, в прошлом времени заговорила. Может быть, я в подсознательно уже о новом думаю? Ам. <laughs> Не, нет, это я. Это ш это такая ш шутка. Да-да-да. <laughs> А, и мы как бы разговаривали либо на английском с ним, либо на русском. И, в принципе, смешень
Мгм. И знает, да. <laughs> Мгм. Мгм. Так-так. <laughs> <laughs> Шутка, шутка, шутка юмора, да-да, но Мгм. А, а, в на английском, а, п п хорошо. Так.
Мгм. То есть особо смешений у нас такого не было. Мы либо говорили на том, либо на том, и всё было хорошо. Но потом у нас, э, естественно, появилось пополнение в семье.
Мгм.
А вот, эм, так, с э, как, м, продолжение нашего роба. Да, продолжение нашего рода.
И ребёнок. Мгм. И ребёнок на каких языках там уже на се на семи <laughs> начал говорить?
И Нет, вот когда он тока родился, получается, я с ним, а, говорила по-татарски. Муж и вся его семья, так как они близко к нам живут, они говорили с ним по-армянски.
Мгм.
То есть мы говорили с ним тока на 2 языках, а с мужем между собой мы продолжали говорить на русском. И он вроде и таким каким-то образом, хотя мы с ним не говорили по-русски, он как-то, видимо, хотел, не знаю, присутствовать в наших разговорах, я не знаю. Или он подумал, что, раз на этом в языке говорят родители, он какой-то главенствующий, он каким-то образом еще и начал хватать русский язык.